Emm, ya aslında bir ara benim de böyle bir işsiz olduğum dönemlerde iş ararken daha doğrusu, eee, şimdi Instagram'da çok vakit geçirdiğimi fark ettiğim dönemler oldu. O zamanlarda işte ta hani benim, eee, listemde olan ama çok yakın olmayan arkadaşlarım bir şekilde eklediğim veya bir şekilde tanıştığım insanların hayatını böyle takip ettiğimi gördüğüm anda, ııı, çok kendimi çok garip hissettim. Ben ne yapıyorum? Hani, niye ben onların hayatını görmem gerekiyormuş gibi bir hissiyat oldu.
Tamam. Anladım. He. Eee, izler konumdasın değil mi? Yani, ne kendi hayatını yaşayabiliyorsun, ne de onlarınkine o an erişebiliyorsun. Biraz böyle cam fanus içerisindeymiş gibi oluyor sanırım sizin için. Yine de, eee, evet doğru söylüyorsun. Bu sorun günbegün artarak devam ediyor ve daha fazla insanın sıkıntısı hâline geliyor. Bir de işin şu tarafı var. Şimdi, eee, telefonların yaygınlaşmasıyla, özellikle internet altyapısı falan da genişleyince insanlar birbirlerine, eee, hayalet bir baskı yapmaya başladılar. Yani, ııı, sürekli ulaşılabilir olmanın getirdiği bir dezavantaj yüzünden, insanlar sana mesaj attığında hemen cevap vermeni bekleyebiliyorlar. Aradıklarında hemen açmanı bekleyebiliyorlar. Eee, bu durumlarla mesela çok karşılaşıyor musun? Yoksa, ııı, karşılaşmamak için özellikle yaptığın bir şeyler var mı?
Hı hı. Evet. Hımm. Tabii. Eee, ya aslında özellikle bunu Türkiye'de daha fazla yapıldığını düşünüyorum. WhatsApp'ta mesela biri mesaj attığı zaman, eee, diyelim ki yarım saat geçti. Yarım saatten sonra böyle 2 tane soru işareti koymaları bana biraz şey geliyor, böyle, pasif pasif agresif, eee, bir t t bir tutum gibi geliyor yani, hani, "Bak sana mesaj attım." hani, "Neredesin? Neredesin işte cevap ver." böyle, hani, eskiden böyle Messenger vardı MSN dediğimiz. Orada mesela, titretiş titreşim olurdu mesela şimdi onun böyle ye evet, yeni hâliyle işte 2 tane şey koymak, hani, 1 tane değil 2 tane koyuyorlar, hani, gerçekten böyle şey oluyor böyle insanı bir irite o edi ben zaten sana cevap yazacaksam yazarım yani, hani, çok böyle boğmamak lazım. Bunu yapıyorlar maalesef Türkiye'de. Daha çok yapıldığını görüyorum en azından.
Hı. Hı hı. Ha. <chuckles> Anladım, anladım. Sitem ediyorlarmış gibi. <chuckles> Evet. Doğru, sürekli birini titretirlerdi. İii, gü evet, evet, bu gerçekten güze güzel bir gözlem olmuş. E e, ne yapıyorsun peki bu durumda sen?
Iıı, ben inadına daha geç yazıyorum.
S sen de 2 tane soru işareti atıyorsun değil mi onlara?
İnadına daha geç yazı cevap yazıyorum.
<chuckles>